Đúng rồi, thực ra là cái lúc mà gần ổn đi là là là nhờ cái bài hát này nó nó giúp cho mình quyết định là mình đứng lên để mình làm lại cuộc đời đó, chứ, kiểu mà, lúc đó mà còn chưa nghe được là mình s chỉ chắc còn lâu lắm mình mới quay lại với cái sở hích nghe nhạc của mình ấy. Mà, kiểu và cái cảm giác giống như là bị rơi xuống đáy thì mình không muốn làm gì cả, ngay cả cái sở hích mình muốn là nghe nhạc, thì để mà nghe lại được thì nó phải có một cái bài, một cái cú hích nó đủ mạnh đấy bạn. Và mình ừm, nên là trộm vía là cái bài này nó làm được nha, nó làm được, nên là ừm, ừm.
Ừm, Vượt qua. Ừm. <chuckles> Ờ. Ừm. Đúng rồi. Nó chạm, đúng hông? Nó phải chạm vào. Ừm, nó làm cho bạn cảm giác như là chắc chắn là vui tươi hơn, hoạt bát hơn rồi rồi, kiểu, mạnh mẽ hơn ấy nhỉ, động lực thôi thúc. Ừ.
Ừm, ừm. Ừm, với lại sau khi mà mình biết được cái câu chuyện đằng sau cái bài hát thì mình càng có động lực hơn, tức là cái chị ca sĩ này á chỉ là người Hàn. Ừm. Đây, chỉ là một, à, người Hàn và chị sáng tác cái bài này dựa trên cái cuộc đời 10 năm của chỉ, tức là chị đã mất 10 năm thanh xuân để chỉ làm, à, thực tập sinh trong SM Entertainment và mãi chị không được debut, cho đến khi là Sony tìm được cái tài năng của chị và nh mời chỉ về làm ca sĩ lồng tiếng cho cái nhân vật hoạt hình thôi bạn, tức là còn chưa có được ra ngoài nữa, nên nhưng mà chị lại thành công nha, thành công một cách m đáng mong đợi không không ngoài mong đợi của chị luôn á.
Ồ! Rồi, rồi, rồi, mình tò mò đấy. Câu chuyện đó là gì nào? Ừm. Ồ. Ừm, ừm, ừm, ừm. Rồi, rồi, rồi. Ừm. Trời, bạn thấy không? Bạn thấy nó truyền cảm hứng không? Nghe bạn kể cái câu chuyện đ sau thì rõ ràng, người ta còn mất tận 10 năm cơ mà.
Ừm. Trời ơi, cực kỳ luôn! Ừm. <laughs> Đúng rồi. Và
Mà thậm chí có người còn mất nhiều hơn thời gian hơn cả chị ấy nữa chứ, đúng không? Đấy.
Ừm, đúng rồi. Ừm, kiểu, mình, ờ, vô tình biết được cái câu chuyện đó thôi tại vì, đó, cũng là nguồn cơn là con bản thân mình, nó mê quá nên nó đi nó soi mói, xong rồi nó kể mình nghe. Mình thấy, ồ, cái câu chuyện này thật sự rất là truyền cảm hứng luôn ấy, dạng như là, đó cũng là cái lý do mà mình hiểu được tại sao cái bài hát này nó lại chạm đến như vậy, tại vì nó xuất phát từ một cái câu chuyện có thật của cái người sáng tác và còn là cái người thể hiện nữa cơ.
Ừm. <chuckles> Ừm.

Ừ. <laughs> Hai cái trạng thái khác nhau đúng không? Ngày xưa chỉ là nghe cảm quan, tai nghe thấm ờ, ừ, thẩm âm, còn bây giờ là thẩm nghĩa nữa, trở nên thấm thía hơn cuộc sống. Ừm, đúng nhỉ? Mỗi giai đoạn bạn có thấy là mỗi giai đoạn là cái gu âm nhạc rồi cái cách nghe nhạc nó cũng khác nhau phải không?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi.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 ừm. Cũng khác nha. Mà mình cảm thấy khá là may mắn khi mà cái bài hát yêu thích gần đây nhất là cái bài "Golden" mà mình kể với bạn đó là cũng nghe trong cái thời đại là nhạc số nè, được nghe qua mấy cái ứng dụng như Spotify nè. Thứ nhất là cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Thứ hai là khi mà mình nghe là mình cũng đóng góp một cái lượt gọi là cái lượt stream cho cái nghệ sĩ đó đó, để mà họ có thêm động lực cho ra những cái bài mới, chứ ngày xưa toàn đi tải lầu về <chuckles> nghệ sĩ tội nghiệp lắm. <laughs> Ừm, ừm, ừm.
Ờ. Ừ. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. <laughs> Công nhận, công nhận. Nói chung là ngày xưa là theo cái kiểu cứ chỗ nào miễn phí là nhảy vào chỗ đấy rồi, đúng không?
Chỗ nào mà có nút, ơ, download nữa thì, à, âm thầm down về. <laughs>
Ừ, ừ, ừ. Ừm, ừm, nào là, cái gì nhỉ, NhacCuaTui, rồi nào là Zing M MP3, toàn miễn phí không. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng.
Hồi xưa là mình down trên, ơ, chiasenhac chấm chấm VN hay cái gì đó, xong rồi nhớ mình nhớ nó còn có cái cái cái cái web là oldchiasenhac với newchiasenhac đó mà giờ chắc sập hết rồi. <laughs>
Thì đấy, nhưng mà bây giờ thì coi như là chỉ cần nghe thôi, không cần tải về cũng đã đóng góp rồi hoặc cũng đã, gọi là, động viên tinh thần rồi chính ra một phần đấy ừm.
Đúng Ừm. Trời! Nếu mà thích có một bài thôi thì càng còn càng dễ nữa được nghe miễn phí, chứ mà, kiểu mà, thích nhiều bài đi thì thì mình như mình đi, mình thích nghe nhạc mà, mà mình cũng phải mua gói đó để mình nghe cho thoải mái.
Ừ.

Con bạn mình, bạn ơi, mình qua nhà nó chơi để mà mình được nó chữa lành đó bạn. Thì nó chỉ mải mê nó mở đúng một cái album, là cái cái cái nhạc phim của K-pop Demon Hunter thôi. Và nó cứ, ơ, sang sảng, sang sảng bên mình, nó nói là: "Phim này hay lắm. Trời ơi, lâu lắm rồi mới coi được một phim hoạt hình hay như vậy. Nè, nè, bài này nè, bài này hay lắm, tao tao thích bài này lắm." Xong rồi, tại nó cũng là bạn mình và nó cũng chỉ muốn mình vui thôi, cho nên là mình cũng, ờ, mở đi, nghe, nghe, nghe, nghe nè. Kiểu là mình chỉ nghe thôi, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên nha, mình mình lại thấy cái giai điệu rất là hay. Ừm.
<laughs> Ừm, ừm. Ừ, rồi. <laughs> Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Ờ. Rồi. Ừ, ừ, ừ, ừ. Ừm, ừm. Rồi nó như thế nào? Ngoài cái giai điệu ra thì cái giai điệu của nó, thì bây giờ nó theo cái kiểu gi như thế nào? Trầm lắng hay là vui vẻ, hay là như thế nào cơ?
Ừm. Ừm, ừm. Ồ, cái giai điệu rất là sôi động nha. Kiểu là mới đầu vô nó cũng sẽ có những cái nốt trầm ấy, xong rồi từ từ, từ từ cái nhạc, cái cái nhịp trống nó lên, nhịp beat nó lên á, bùm, bùm, bùm, kiểu vậy đó. Xong rồi, với lại là mình rất ấn tượng là cái cái nốt cao của cái cô ca sĩ nha, hát rất hay, cái nốt cao mà chắc cũng gần gần bằng Ariana Grande rồi đó. Cho nên là mình mình thấy rất là ấn tượng trong khi mình chả biết cổ tên gì, mình cũng không biết cái bài hát nó hát cái gì, tại vì lúc đó tâm trạng mình không có để ý lắm, nhưng mà thực sự nha
Ờ. Ừm. Ừm. <laughs> Ừ, ừ. Thế bây giờ thì đã biết chưa nào? Thế bây giờ đã biết được ý nghĩa bài hát này chưa? Thuộc luôn rồi.
Biết rồi, bây giờ thuộc luôn rồi, bây giờ chỉ chỉ có đợi lúc đi karaoke rồi hát thôi, chưa có dịp, chưa có dịp. Rồi.
<laughs> Thành bà trùm của lời hát rồi, đúng không? <laughs>
Ờ, đúng rồi, mình cạnh tranh với mấy đứa con nít luôn, tại bài này là mà phụ huynh thích lắm, bạn ơi. Phụ huynh, ơ, trên thế giới nói là sau mười mấy năm rồi mới có một cái bài mà soán ngôi "Let It Go" của Elsa đó bạn, là biết cỡ nào rồi.
Ừ. <laughs> Ừ, cái bài "Let It Go" đấy công nhận là nó nó nó trường tồn mãi luôn nhỉ? Bây giờ bị thôi cho nó nghỉ ngơi đi, cho nó nghỉ ngơi đi được rồi. <chuckles> Kiểu, chương trình nào cũng thấy, ơ, các bạn n "Let It Go". <laughs> Ừ, ừ. Đúng rồi.
Nó tồn tại lâu lắm, nhưng mà giờ nó bị, ờ, bị soán ngôi rồi, ừm, thời nó đã hết rồi. <laughs> Ô kê, ô kê, ừm. <laughs> Ừ, biết mà muốn buông bỏ luôn, đúng hông? Thì giờ buông bỏ được rồi, tại vì cái bài hát này là top 1 rồi, bạn ơi. Hông có thể nào mình lúc đó mình mình thích á, là mình thích chung với bạn mình xong mình nghĩ là, ừm, bài này hay, chắc là nó cũng sẽ lên hạng thôi. À, mình không có ngờ là nó đứng ở trên top 1 cao quá trời cao luôn mà, hôm nay mình còn nghe được cái tin là là được, à, đề cử, ơ, bài hát của năm trong Grammy nữa đó.
Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Nó đã trên hạng luôn rồi ấy chứ. <laughs>